Я уже вот очень долгое время не знаю, как справиться с вот своей постоянной усталостью по утрам. Я вроде бы вот и достаточно много сплю, вот стараюсь, вот, ложиться и вставать в одно и то же время, но всё равно во у меня вот полностью разбитость по утрам, нет желания вставать с постели, просыпаться, куда-то идти, что-то делать. Хочется просто лежать вот и ничего не делать вообще. И даже если я встаю и начинаю что-то делать, я очень долго разбитый, и мне приходится вот прям тратить время, чтобы прийти в нормальное состояние и начать что-то прям делать утром. Я не знаю, как с этим вообще справиться, и хотелось бы, может быть, какого-то совета, вот что вот сделать, чтобы вот у меня утро было достаточно таким энергичным, эффективным, как у некоторых людей, которые вот по утрам вот бегают с энергией. Я до сих пор удивляюсь, как они это делают, и хочу вот где-то так же.
Да, да, я понимаю. Но это звучит очень, конечно, огорчительно, что, а, такое происходит в твоей жизни, что ты чувствуешь себя таким разбитым по утрам. А д а, ра расскажи мне, не сколько часов ты спишь в среднем?
Мгм. Мгм. В среднем я сплю где-то 8-9 часов, так что считай думаю, ну там, нормально сплю.
Мгм. М. А ты ложишься и п встаешь примерно в одинаковое время или это всегда варьируется?
Ну, плюс-минус, наверно, а, полчаса вот так вот я стараюсь, в принципе, в одинаково время ложиться, но бывает иногда чуть дольше засыпаю. Вот поэтому вот получается вот так вот не всегда точно.
Мгм. Да, понимаю. А скажи, у тебя это происходит, э, давно с тобой или это какое-то недавнее такое изменение?
Ну, наверно, где-то последние вот полгода вот так происходит.
Полгода. Мгм. То есть, до этого у тебя таких не было сложностей. То есть, ты вставал и чувствовал себя полным энергии. И всё утро проходило хорошо.
Мгм. Ну, в принципе, э, да, ну бывает неполный энергии, но в принципе вот достаточно сил было, чтобы что-то поделать, чем-то позаниматься. Так что, в принципе, в этом плане умеренно было всё.
Мгм. А скажи, что-то резко в твоей жизни поменялось в недавнем времени? Какое-то может быть событие произошло? Как смена работы или, а, изменения в семье, пополнение или наоборот какие-то, или, может быть, т э, переезды в другой город, другую страну. Что-то такое было?
Мгм. Ну, в принципе, вот, наверно, чт у меня стала такая работа в основном обыденная, я просто вот каждый день тока и делал что-то вот просыпаюсь, работаю. Вот, дом работа, дом работа, и ничего вот больше вот другого.
М. Понимаю, то есть всё это такое монотонное для тебя стало.
Конечно, да, да, и вот, да, с этим я не знаю даже, что делать тоже.
М. Да. Мгм. Хорошо. А вот э. Скажи, когда ты утром встаешь, то сказал ты разбитый. И так не хочется делать. А потом в течение дня как-то это состояние постепенно улучшается? Или ты в принципе чувствуешь себя как то уставшим так на протяжении всего и дня?
Мгм. Ну, в принципе, я вот стараюсь там и кофе попить, и прогуляться, вот холодный душ. Вот целые у меня ритуалы вот такие большие, чтобы вот прийти в норму и вот да вот. Спустя там какого-то завтрак 2-3 часа после того, как проснусь, только тогда я уже прихожу в достаточную норму, чтобы что-то вообще делать, существовать.
М. Мгм. Ага. Ну это замечательно, что у тебя вот, э, даже какие-то есть средства. То есть. А вот что из того, что ты делаешь, ты находишь вот действительно то, что тебе помогает? Это холодный душ, это кофе или прогулка, или всё как-то в равной степени?
Мгм. Мгм. Мгм. Это всё вот в равной степени каждый вот приносит что-то свое вот. И поэтому вот всё вместе вот и дает мне вот вот этот отдых.
Мгм. Ага. Очень хорошо. А скажи, ты пробовал, может быть, ам, поговорить об этом с каким-то специалистом, как-то врачом? Сделать какие-то анализы, посмотреть, если есть какие-то, может быть, изменения в организме?
Ну, ф думал я об этом, но еще честно не занимался.
Мгм. Ага. Хорошо. Ну вот, а, смотри, э, м, провериться со специалистом, в принципе, это никогда не помешает, даже если у тебя нет сильных жалоб. А, но всё-таки, чтобы, знаешь, исключить этот вот вариант, это всегда вот можно сделать. Я бы тебе порекомендовала, если у тебя есть такая возможность.
Мгм. Да. Мгм. Ну, думаю, да, я б у меня есть такая возможность, да. Надо тогда пойти лишний раз провериться, узнать, может быть, что-то вот мне не хватает в организме, вот в крови.
Да, потому что очень многие, эм, люди, вот у них бываю начинают проблемы там где-то с щитовидной железой, где-то с анемией. И очень эти процессы могут проходить долгое время незаметно. Поэтому я думаю, что если ты проверишься на всякий случай, это, ну, не помешает. А вот скажи, вот в этой работе, помимо монотонности, есть ли там, э, вот стресс какой-то? Тревожишься ты ли о чём-то?
Да. Мгм. Да. Ну, в принципе нету там такого стресса, тревожности, вот просто такая муторная работа, которая забирает много времени, вот так вот.
М, мгм. Хорошо. А вот ты говоришь, ты ещё кофе пьёшь по утрам. А сколько примерно кружек в кофе ты выпиваешь в день?
Да. Ну, стараюсь не особо много, не больше вот 3 кружек кофе в день. Таких небольших вот: в в 1 утром, одня одна где-то на обед и 1 чуть-чуть вот после раб конце дн рабочего дня, вот, где-то за 4-5 часов до о, до сна, вот так вот.
М. Ну, ты знаешь, я бы вот тоже тебе бы посоветовала немножечко сократить, ам, употребление кофеина. Э, может быть, ты можешь отказаться вот от той, э, кружки, которая после обеда. Оставить, может быть, э, точно 1, э, 2, может быть, но, э, 3 заменить. А есть ли какие-то ещё напитки, которые ты любишь? Там, может быть, чай или, м, какао, если так что-то ближе вот, э, к кофе?
Ага. Да. Мгм. Ну, в принципе, да, чай люблю пить тоже.
Мгм, ну, попробуй, потому что всё-таки 4-5 часов, до сна, а это ещё может тоже влиять. А вот ты знаешь, ты привёл, ам, примеры, как ты у тебя утренних вот привычек. А что ты делаешь, чтобы заснуть? Есть ли у тебя какие-то такие, а, ритуалы? Или ты, может быть, смотришь, э, работаешь перед сном или смотришь телевизор, или делаешь какие-то упражнения?
М. Мгм. Да. Мгм, ну, вообще, у меня вот перед сном нет каких-то особых ритуалов. Обычно как получится, бывает, я даже слишком долго задерживаюсь на работе, приезжаю и просто сорва сразу спать ложусь, и я обычно вот очень быстро вырубаюсь. Просто прихожу, ложусь, всё, и сплю. Поэтому у меня вот, э, нет каких-то особых ритуалов перед сном.
Мгм. Да, я понимаю, да. Видимо, ты действительно очень много работаешь. Но ты знаешь, постарайся поддержать всё-таки своё, ам, здоровье, постарайся, а, ограничить. А, вот если ты на работу, связано с тем, что ты работаешь, э, с компьютером. Ты работаешь с компьютером? Да. Вот э этот голубой свет, он, ам, не очень хорошо влияет на качество сна. Поэтому постарайся хотя бы какое-то время за 2 часа вот где-то до сна избегать экранов. То есть понятно, что на работе может быть где-то необходимость, но потом все какие-то телефоны, ещё какие-то гаджеты, вот постарайся это минимизировать, чтобы, а, сон не просто быстро засыпать, а ещё, чтобы сон был сам качественный. А вот скажи, ты во время, вот ночью, когда спишь, ты просыпаешься или ты, в принципе, эти 8-9 часов спишь нормально?
Мгм. Мгм. Ага, да, да. Мгм. Да. М. Ну, бывает, да, иногда просыпаюсь вот, б без повода вот и сразу засыпаю вот такое, да, случается периодически у меня ночью.
М, да да, это, это конечно, неприятно. Но, ам, у тебя в комнате, а, есть, хорошие, там, шторы и вот, э, всё, чтобы было тихо и темно?
Ну да, да, у меня вот достаточно плотные, э, шторы в вот, которые закрываю, но чтобы прям тихо- я обычно вот открываю вот о у окошечко 1, чтобы вот свежий воздух постоянно был в доме. И где-то вот из-за этого под утро вот бывает иногда шум меня будит.
Мгм. М, мгм. Понятно. Ну если ты, э, можешь, э, может быть, хорошо проветривать вечером и, а, м, закрывать, может быть, уже когда спать ложишься, чтобы утром шумы случайные с улицы тебя не будили? Как ты думаешь такое у тебя может получиться?
Ну да, ну, вот конечно хотелось бы тоже свежий воздух какой-то иметь в доме, чтобы ту лучше спать.
Мгм. Ну, хорошо. Ну да, и в принципе тогда может быть окно стоит держать открытым. А, но постарайся чтобы больше никаких других не было шумов. Если у тебя рядом где-то телефон, знаешь, тоже постарайся, может быть, его выносить из комнаты, чтобы он случайно не, а, будил тебя и не отвлекал. А ты телефон рядом держишь с кроватью?
Да. Мгм. Ага. Ну я, да, держу достаточно рядом, чтобы я выключаю звук, но оставляю какой-то будильник, и вот некоторые контакты которые вот ма важные может, могут быть. А в основном всё отключаю вот, чтобы вот меньше шумело.
Мгм. Да. Ну, хорошо. Это это замечательно, что ты о отключаешь эти, а, ам, другие шумы. А, ну вот постарайся, ам, сократить потребление кофеина и конечно с в провериться с врачом. Это были бы мои главные такие рекомендации. И хотела бы ещё спросить у тебя про упражнения. Ты гуляешь только по утрам или по вечерам тоже?
Мгм. Ага. Я вот тока по утрам гуляю от, потому что у меня вот утром только силы есть и время вот удобное, поэтому, да, как-то по утрам тока получается у меня.
Мгм. М, потому что тоже бывает, а, м, хорошо прогуляться перед сном, даже если это очень короткая прогулка. Ам, э, в то, это тоже помогает, потому что, вот как ты сказал свежий воздух подышать. И, а, всю свою систему вот успокоить, привести, а, в такое со а, состояние, ам, расслабленное, то есть, чтобы весь дневной стресс, всё это ушло. Как ты думаешь, у тебя бы получилось немножечко погулять перед сном?
Мгм. Мгм. Да. Ну, в ну, думаю небольшое бы время какое-то я бы выкроил там ну хотя бы 15-10 вот столько хотя бы. Думаю, надеюсь, хватит такого времени.
Мгм, да, да, такого хватит. Ну, и также я могу ещё посоветовать, если ты кушаешь ужинаешь поздно, э, там старайся не, а, есть тяжелую еду тоже на ночь, чтобы не просыпаться, чтобы, э, спать, а, более такой качественный сон был. Э, ну да. И я думаю, что, а, попробуй, и, а, вот эти некоторые небольшие изменения и посмотри, отследи какой у тебя результат. И если может быть, а, с с у тебя будет получаться, сократи кофе до 1 кружки в день и, а, посмотри как это для тебя работает.
Мгм. Да. Ага. Н-да. Ага. Ну да. Да, большое тебе спасибо за замечательные советы и я уверен, они мне помогут вот в этом всём.
Я очень надеюсь, что у тебя все получится. Счастливо!